Eee, masalahnya, Kak, di sini itu, eee, banyak ya. Dalam artian, kayak ada namanya goodwill di sini. Ada namanya, kayak store-store yang secondhand gitu ya, yang untuk furniture. Cuman biasanya yang mereka jual semua itu yang berat-berat gitu loh, Kak. Yang yang kayak, eee, kalau mau saya ambil pun susah lagi nanti pindahnya gitu loh. Itu kan gede-gede, mana lagi perempuan, tinggal sendiri lagi, aduh. Pun misalnya nanti itu harganya murah, terjangkau, tapi kan kalau saya pindah otomatis nanti saya kan ju jual belum tentu ada orang yang mau beli. Akhirnya saya giveaway lagi, jadinya rugi lagi, gitu kan ya. Mau inves, eee, barang-barang yang seperti itu gitu loh, Kak. Jadi itu juga salah satu pertimbangan. Nah, untuk
Oh, oke. Oh, ngerti ngerti, Kak. Iya, benar sih.
waktu sendiri, saya enggak mau mengambil waktu banyak untuk sekedar barang gitu loh, Kak. Jadi kan capek gitu loh, maksudnya kalau harus nyari ke sana, ke sini ke sana, ke sini tuh aku suka pusing gitu loh, Kak. Belum deng punya mobil yang heeh. Belum, mobil saya juga cuman mobil sedan, enggak bisa ngangkut barang-barang yang gede, gitu. <laughs> Aduh.
Ya. Oh, oke. Ah, bener sih. Oh, paham paham, Kak. Iya iya, paham sih. Berarti mungkin, Kakak benar-benar kayak, eee, waktu juga terbatas untuk mencari barang-barang minimalis itu. Juga untuk mungkin transportasinya ketika, Kakak mencari atau membeli barang secara langsung, eee, takutnya susah untuk memindah-mindahkan barang tersebut karena memang, Kakak punya moda transportasi yang bisa dibilang berukuran lebih kecil juga, Kak, ya. Oh, oke-oke, Kak, mengerti nih. Nah, mungkin di sini saya bisa, eee, memberikan beberapa masukan nih untuk Kakak, gitu. Yang pertama, Kakak mungkin bisa pilih dulu barang-barang yang bener-bener kayak sifat pribadi, karena, Kakak kan, eee, tadi cerita s eee, sharing dengan teman di apartemen itu, gitu. Jadi, Kakak pilih dulu barang-barang yang pribadi dan memilih barangnya itu yang, eee, minimalis sesuai dengan yang Kakak suka. Terutama yang untuk barang-barang yang bisa ditempatkan di kamar dulu, Kak. Contohnya, misal kayak lemari pakaian, atau mungkin kayak eee, meja rias kecil untuk menaruh, eee, perhia eee, apa, makeup-makeup gitu. Atau lemari buku kecil yang bisa ditata di kamar juga, Kak, sehingga tidak akan mengganggu partner Kakak, eee, karena, Kakak meletakkannya di kamar Kakak sendiri, gitu. Nah, kalau untuk hal ini, Kakak udah pernah melakukan belum, Kak?
Iya. Betul. Pull-nya, ngangkutnya. Iya. Iya. Iya, betul Kak. <laughs> Iya. Oke. Iya iya. Iya iya iya. Iya iya.

Memilih barang gitu loh yang tetap, bisa menunjang, eee, produktivitas saya tetap juga membuat, eee, kamar saya nyaman karena kan apa-apa kan semuanya harus dibawa ke kamar tidur ya Kak ya? <laughs>
Iya bener bener Kak, oke, mungkin di sini sebelum saya, eee, bertanya lebih lan eee, sebelum saya memberikan saran saya pengen bertanya lebih lanjut nih sama Kakak gitu. Saya paham dengan kondisi Kakak mungkin, eee, ketika pengen sesuatu barang kayaknya mau kalo mau taruh di ruang tengah mungkin kayak segan ya sama, eee, partnernya sama, eee, orang yang Kakak sharing, eee, rumah ter apartemen tersebut gitu. Nah mungkin sebenernya saya pengen nanya nih apakah Kakak di apartemen tersebut kamarnya sendiri-sendiri dengan, eee, temannya atau, mmm, bergabung juga Kak?
Iya. Iya. Iya, iya. Enggak sih kamarnya ya 2 kamar Kak gitu loh, iya jadi ya kamar saya sendiri dan, eee, dia juga kamar sendiri jadi, eee, sharing bedroom istilah sharing apartemen namanya jadi 2 bedrooms ya udah saya punya bedroom saya sendiri dia juga punya bedroom sendiri gitu.
Oh oke. Oh oke berarti untuk dari kamar udah terpisah lah ya Kak ya, mungkin yang bersama itu kayak dapur terus juga ruang tamu, ruang tengah ya, ah, oke oke mengerti.
Iya terpisah. Iya betul kamar mandi, heeh, ruang tengah kamar mandi itu bersama iya.
Oke, nah mungkin saya di sini juga mau nanya nih Kak, eee, Kakak sendiri, eee, punya alasan khusus gak sih kenapa sih Kakak tuh pengen kayak menerapkan gaya hidup minimalis gitu di apartemen padahal tadi kan kalo denger dari cerita Kakak, Kakak bilang apartemennya lumayan luas kamarnya juga luas, ruang tamunya juga luas gitu nah mungkin Kakak punya alasan khusus gak, kenapa pengen hidup lebih rim minimalis gitu?
Ya, iya. Iya.

Iya sudah sih Kak, saya sudah tata itunya. Cuman yang akhirnya juga tetap berantakan juga gitu kan karena, eee, y saya, mmm, heeh, eee, jadinya kan kok makeup-nya yang kecil-kecil itu jadi, eee, agak, eee, berantakan gitu loh, Kak. Jadi sebagian bisa saya taruh di atas meja yang kecil, di sebagian saya taruh di di dresser di, apa ini, lemari pakaian gitu loh. Jadinya, aduh <laughs> agak kurang memberikan kenyamanan juga kepada saya kadang-kadang gitu loh, Kak. Perintilan-perintilan itu loh kadang Kak yang biasanya iya.
Oh, gitu. Iya paham, Kak. Oh, iya iya. Oh oke Kak, berarti mungkin iya mungkin, eee, apa, bisa dibilang yang Kakak beli ke kayaknya terlalu minimalis dan ternyata tidak cukup untuk menampung kayak perintilan-perintilan dan mungkin aksesoris-aksesoris yang Kakak punya, gitu ya. Nah, mungkin saya ada tips lagi nih Kak yang bisa Kakak coba nih. Kakak bisa coba cari kayak keranjang-keranjang yang bisa dilipat dan bisa di, eee, simpan kaya pakaian, sehingga nanti ketika Kakak tidak membutuhkannya, Kakak bisa taruh di, eee, laci atau mungkin disimpan di lemari pakaian, gitu. Nah jadi dia tidak memakan tempat, tapi ketika Kakak membutuhkannya, Kakak bisa buka itu yang kayak le eee, apa, kayak boks-boks ataupun mungkin kayak keranjang-keranjang yang bisa dilipat itu. Jadi, Kakak taruh di situ barang-barang yang mungkin Kakak pakai harian, ketika dibutuhkan Kakak bisa taruh di, eee, ruangan atau di kamar, tapi ketika tidak dibutuhkan bisa Kakak lipat dan Kakak simpan di lemari pakaian, gitu. Nah punya nggak Kak barang-barang seperti itu?
Ah. Iya. Iya. <chuckles> Iya. Oke, gimana? Paham. Iya, belum ada ini. <laughs> Saya kok nggak pernah kepikiran ya seperti itu ya? Iya, mungkin karena saya nggak pernah ngelihat kali ya jadi, oh iya ya, bener ya. Yang kayak dilipat mungkin yang kayak dari bahan apa yang bisa dilipat ya, kain kayak, eee, bambu mungkin ya, bambu-bambu kali ya, keranjang-keranjang. Iya sih ya.
Oke. Iya bener, Kak. Ada beberapa bahan yang, eee, kayak apa ya itu, polister ya, atau apa sih namanya, saya, eee, kurang paham juga, yang bener-bener kaya dia tuh, eee, atau dari kain yang tapi bahannya agak kasar gitu, Kak. Nah dia kayak kalau kita berdiriin dia juga tegak kayak, eee, keranjang gitu, Kak. Nah mungkin itu bisa Kakak cari nanti coba berkunjung ke, eee, tempat-tempat, eee, yang menjual pernak-pernik unik mungkin, atau mungkin kayak ke toko-toko suvenir gitu, mungkin di sana bisa Kakak dapatkan, gitu.
Banyak, heeh, iya iya. Iya, ya ya ya. Wow, iya, mungkin ya ya. Iya iya.